Então eu já ti eu tinha carnes lá, eu tinha, eh, né, guarnição para para servir só que, se de se ficasse tanto tempo sem sem a energia, como é que ia se manter? Não ia, então eu v voltei no mercado com a minha amiga, fui comprar água, eh, apagou aqui umas 11hs, 11 e pouquinho. Eu fui no mercado com ela meio-dia, eu ent eu fui em 3 mercados, só no 4º mercado eu consegui entrar.
Uhum, exato. Hum. Aham. Nossa.
E isso, tipo, muito rápido, né, eh, eu falei nossa mas já fecharam, assim, tão rápido?
Uhum. É, eu lembro também. Eu estava dormindo, porque eu tinha trabalhado à noite no dia anterior e e aí o meu amigo estava tentando me ligar perto das 11 também, dizendo: "Olha, eh, já está sem luz na Espanha, na França, na Alemanha, em Portugal inteira. Então, se a gente não tem nada em casa corre no mercado comprar.". E aí eu saí assim meio acordando ainda, né, naquele cenário de filme, assim. E aí cheguei no aham, che exato, aí cheguei no mercado e já estava tu o mercado já tinha bastante gente, não estava caos ainda porque eu acho que ainda era o começo, tinha sido só 1 hora ainda, né, e aí, e aí já estava todo mundo, olha tu olhava na cara das pessoas, tu via aquele desespero assim, parecia um cenário de guerra. E e aí eu pensei: "Vou pegar o básico e já vou para fila", porque as filas já estavam grandes, né, e
Aham. Aham. Aham. Exatamente. Né, é uma coisa muito de filme, foi foi bizarro. Aham. Sim. Exatamente. O nosso também, ai mas a gente ainda conseguiu não pegar fila, es eles fecharam aqui esses os 3 mercados mais próximos, eles fecharam, porque já, eh, não estava funcionando tipo o alarme. Então tinha pessoas que já estavam pegando coisas e saindo assim, né, aproveitando da situação complicada para tirar algum proveito. Então, o oh, uh o mercado não conseguiu.
Aham. Ah, sim. Nossa, cara Aham. Exatamente, é. Eu acho que, esse é um dos principais É isso é uma das principais consequências né, eu acho que, não é a tecnologia em se falhar, mas é o a reação das pessoas, né.
Sim. O desespero, né.
O desespero, exatamente, porque as pessoas ela imagina, ah, se você foi uma pessoa que não se preparou e tudo mais e acontece de todos os mercados fecharem, a pessoa vai tentar invadir o mercado, vai tentar roubar alguma coisa de uma pessoa que está passando na rua com uma sacola de compra. Ent hum, as pessoas viram animais, né.
Sim. Sim.